Oke nah, kalau misalkan kamu bisa nggak kasih tahu aku awal-awal kamu mencoba untuk makan sehat tantangan terbesarnya nih apa yang kamu hadapi? Misalnya tadi kamu bilang s eee, suka gorengan. Nah, itu gimana cara kamu hadapinya atasinya bisa dis jelaskan?
Mhm. Hmm, kalau untuk gorengan sih sebenarnya aku masih bisa ya, masih bisa aku kontrol gitu, yang gak bisa itu adalah makanan manis sebenarnya kan itu gula ya. Sedangkan gula aku tadi tinggi tuh. Nah, aku tuh kan suka ya maksudnya kalau istilahnya orang bilang sweet tooth lah ya sekarang itu aku pencinta makanan manis gitu loh jadi kalau kalau lagi stres kalau lagi apa tuh aku pasti beli cheese cake, aku beli coklat, kayak gitu kayak gitu. Nah, itu, mhm, makanya, kalau enggak aku beli es krim itu kan benar-benar kayak menyegarkan apalagi di suasana Jakarta yang panas ini gitu kan. Nah, makanya aku tuh yang paling sulit dan paling menantang itu saat ngurangin gula sih menurutku ya. Karena makanan-makanan itu adalah teman-teman ak maksudnya aku menganggap mereka tuh teman-teman aku untuk bantu aku tetap tetap berenergi tetap bisa semangat ngerjain tugas apalagi kalau lagi kerja gitu kan. Nah, kalau misalkan kalau lagi kerja capek butuh gula nih butuh gula beli cheese cake gitu, apalagi sekarang kan banyak tuh yang kekinian-kekinian gitu kan cheese cake, donat, heeh, dan itu tuh aku selalu pengen nyoba kayak tiramisu atau matcha nah itu yang paling sulit gitu di aku.
Mhm. Oh, iya. Iya. Oke. Hmm. Wah, sangat gula banget ya. <laughs> Betul. Setuju banget. <laughs> Oke. Oke, setuju ya. <laughs> Heeh. Heeh. Oke, nah aku mau juga nih heeh. Viral viral ya. Wah, menarik sih. Oke nah, kalau kamu mengatasi gulanya, eee, bisa nggak nanti kamu jelasin gitu. Nah, untuk keseharian misalkan disaat kamu lagi stress atau lagi sibuk ada nggak tips makanan sehat yang pernah kamu lakukan?
Mhm.